Bah, écoute, il y a quelques quelques années, heu, j'ai échoué dans dans le concours que de mes rêves. En fait, je devais faire kiné, heu, c'était vraiment, heu, mon rêve absolu. C'était le le, en fait, c'é c'était mon mon goal. Si on quand on quand on c'était la la chose qui me tenait le plus à cœur et heu, bah, une blessure a fait que s j'ai eu des 0 dans toutes mes matières et malheureusement, j'ai pas pu passer, heu, ce concours. Ils m'ont retiré et donc, du coup, ça m'a créé une sorte de manque de confiance, qui a fait effet boule de neige, tu vois? Petit à petit et heu, maintenant, pour chacune de mes décisions, heu, bah, en fait, je vais avoir peur. Peur des conséquences, peur de de ce que je peux faire moi-même, en fait, tu vois? Genre, heu est-ce que je suis capable, finalement, de faire qu'un truc, à cause de ça?
Alors, heu, je comprends totalement. Déjà, je suis désolé pour toi. Ça doit être ça va pas être évident, surtout, heu, quand c'est, heu, le sommet de la montagne qu'on va qu'on qu'on essaye d'aller chercher. Mais, heu, là, quand tu m'as dit, heu, tu as eu, heu, tu m'as dit que tu as eu des 0, ça veut dire qu'en fait, à partir tu étais blessé, tu as eu une blessure, heu, sportive, c'est ça?
Mmh mh. Mmh mh, c'est ça.
Donc tu n'as pas pu faire de sport et à cause de ça, tu n'as pas pu, heu, tu n'as pas pu t'exercer, heu, du moins, tu as tu as pas pu passer ce diplôme?
Ouais, c'est ça. En fait, concrètement, j'ai je me suis ré blessé au au rugby, donc c'était une matière importante, hein, heu, j'étais en en STAPS, sciences techniques des activités physiques et sportives et en et si tu veux, en interne, tu peux passer le concours kiné et c'est les 5 meilleurs qui sont pris sur, heu, 100-150 personnes et, en fait, heu, moi, en anatomie, en physiologie, j'avais eu des notes de vraiment de de fous furieux. Je m'étais placé quasiment 1er, enfin dans les tops 3, quoi et hem, et, en fait, il a fallu 1 blessure, heu, un mauvais plaquage, hein, par des gens, heu, qui savaient pas du tout faire de plaquage, donc qui m'ont fait un plaquage interdit et je me suis retrouvé, heu, complètement, heu, à enfin là là en fait, tous mes espoirs sont tombés, heu, comme j'ai eu des 0 en rugby, j'ai eu des un 0, heu, en gymnastique, 0 en en en boxe. Mais, en fait, en des 0 partout et le 0 est éliminatoire, en fait. Dans ce concours, il y a c'est pas accepté, finalement, pour pouvoir, heu, heu, poursuivre.
Ah ouais. D'accord. Mais, heu d'accord, mais, heu, malgré que ce soit la matière, heu, je veux pas dire la moins importante, parce qu'après je je je peux pas me porter, heu, juge de de de ce diplôme. Mais je me dis que kiné, c'est plus, heu, l'accompagnement des autres et connaître, heu, l'anatomie et cetera, pour éviter, heu, de donner des mauvais exercices et pour travailler les bons muscles. Mais, heu, il y a il y a il y avait pas une alternative? Heu, il y avait pas une alternative, en fait, au au fait que que que ces 0 soient tombés pour une on va dire pour une cause, heu, quand même, heu, sportive certes, mais, heu, pas totalement de ta faute? C'est accidentel. Il y a pas il y a pas de recours? Il y avait pas un rattrapage? il y avait pas, heu
Mmh, Non. Non, non, non. Malheureusement, j'ai tout ten vraiment, hein, j'ai tout tenté. J'ai même été, heu, jusqu'à aller au commissariat, hein, alors que franchement, heu, c'était le dernier de mes mes sous mes mes soucis. En fait, je voulais pas je voulais pas aller jusque-là. Au final, j'ai même pas eu gain de cause. J'ai je t je t'ai dit, hein, c'est ça a été la chute. Vraiment, heu, j'ai été jusqu'au mont Everest et je suis retombé en en roulade quoi. C'est c'est vraiment le cas de le dire. Je je suis tombé en boule de neige, quoi. Heu, tout le monde s'est mis, heu, contre moi. C'est-à-dire que j'avais un prof qui était c'était celui qui gérait un petit peu le concours et c'était le prof de rugby. Et pour lui, si tu as si tu avais si tu étais blessé, c'est que entre guillemets, tu étais pas en «condition», heu, pour, heu, être sportif. Tu étais pas tu avais pas la la une bonne condition physique pour poursuivre dans dans ces études de kiné. Et en plus, comme c'était très, heu, élitiste, heu, ben, heu, tu sais, c'était vraiment l'élite, heu, de l'élite qui était pris. Bah en fait, on ils pouvaient pas se se c'était impossible d'avoir 0. Pour eux, comme c'était d tu sais, après tu es, les 5 qui étaient, heu, re ri redispatchés dans des écoles, un peu partout en France et bah, en fait, il fallait pas qu'il y ait de 0 parce que ça fait ça fait tâche, tu vois, dans un dossier.
D'accord. Je comprends mieux, d'accord. Mais, hem, par rapport à par rapport à tout ça. Aujourd'hui c'est quoi comme, heu comme pensées, comme émotions qui te reviennent de cette situation-là, et qui fait que tu vois ça comme un comme un échec? Tu vois?
Ah, bah. Ça je pense que ça m'a vraiment mis une claque parce que dans n'importe quelle situation, j'ai l'impression que je suis pas capable. Je vais passer une, heu, une compétition de pêche, je vais me sentir, heu, incapable et je vais, heu, me dénigrer. Heu, je vais des dans un travail, je vais laisser là, par exemple, heu heu, j'ai été en en dans dans en en alternance, heu, avec, heu, avec une, heu, une tutrice qui me rabaissait, qui me rabaissait, mais vraiment, hein, heu, plus bas que terre, c'est-à-dire même devant les patients, elle me rabaissait. Bah, pour moi, c'était normal, parce que j'étais pas assez bon, parce que j'avais pas les bonnes compétences. Et en fait, je je c ce qui fait que et ça, je m'en rends compte, hein, je me remets tout le temps en question, mais pas sur la bonne remise en question, c'est-à-dire que je me remets toujours en en question sur mes capacités, en me disant: «Ouais je suis je suis un bon à rien, ouais, heu heu, bah je vais pas aller loin, heu, je je enfin je suis pas capable de faire ça» même quand j'ai des bonnes idées. Tu vois? Par exemple, heu, heu, quand quand quand j'étais, heu, quand j'essayais de trouver un un petit poste, heu, tu sais, heu, pour, heu, financer un petit peu, heu, heu, bah, voilà, heu, le le le ma voiture, pour financer quelques trucs. Bah, même ce job-là, quand j'avais des bonnes idées, je je n'osais pas l de le de le dire parce que j'avais l'impression que ça ça allait être, heu, ça n'allait avoir aucune, heu, aucune plus value et ça allait avoir aucun impact, finalement, positif.
D'accord. D'accord, donc ça a ça a vraiment créé, heu, un un trou dans la raquette, heu, dans la raquette de la confiance en soi, quoi?
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Et hem, et heu, est-ce que, heu est-ce que, par exemple, ce ce diplôme, cet échec, est-ce que tu as essayé de de te dire: «Bon, OK j'ai, heu, j'ai raté, heu, j'ai raté cette année, heu, je le referai l'année prochaine»?
Bah, c'est ce que j
Est-ce qu'à un moment donné, ce ce ce cette cette idée-là, elle t'a traversé l'esprit ou pas?
Ouais, elle m'a elle m'a un petit peu traversé l'esprit, mais, heu, mais je te dis, ils m'ont mis des bâtons dans les roues. Le ce fameux prof qui était, bah, finalement un peu, heu, dirigeant, heu, de du STAPS, quoi, et bah, il il m'avait dans le viseur et, en fait, heu, il a il il a tout fait. Il a vraiment tout mis en œuvre pour, heu, me rabaisser, pour, heu, pour dire que j'étais incapable pour, heu en fait, c'est c'est c'est vraiment parti de là, quoi et et donc c'est pour ça que j'ai pas retenté. J'aurais pu après, effectivement, tu as raison, hein. J'aurais, peut-être, pu, heu, retenter heu heu, moi-même, d'aller dans une autre école, mais en fait, j'ai vu les prix parce qu'en fait, quand tu étais pas quand tu avais pas d'accès direct, tu devais payer 40000 € l'année. Pour a avoir 1 année de kiné, par exemple en Belgique ou en Suisse.
D'accord. Mmh. Ah mais là, la 1re année elle est gratuite, quand tu viens par le cursus scolaire?
Bah, en fait, quand quand tu es dans le top dans le top 5, heu, tu as, heu tu as un laissez passer en fait. Après, heu, quand tu quand tu es dans le le top 10, dans le top 20, peu importe, après tu tu tu peux avoir une place. Mais, heu, bah, en fait, il va falloir payer de de de ta poche. En fait, c'est ça concrètement. Voilà, c'est ça.
Moyennant finance quoi. OK. D'accord. Et aujourd'hui, heu, dans dans dans comment? Déjà je compatis avec toi parce que tu as l'air d'être affecté, et c'est pas forcément évident. Et, heu, je te donne tout mon soutien pour cette situation. Mais, heu, si, hem, on on regarderait, au regard d'aujourd'hui par exemple, heu, ta vie à 360°, heu, dans ta vie quotidienne, c'est-à-dire, heu, le travail, heu, le sommeil, heu, le la relation, que ce soit relation avec la famille, les amis, heu, tes collègues, heu, relation, heu, au sport, si, heu, si tu fais encore du sport ou autre, qu'est-ce que qu'est-ce que ça ça ça est-ce que ça ça c'est venu, heu, se greffer là-dedans? Et comment, en gros, heu, ça a changé ta vie par rapport à à à tes relations, et cetera? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait du moins, comment comment tu vois cet échec dans ta vie quotidienne en gros?
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Bah, déjà, merci beaucoup pour heu, pour ton écoute. Mais mais du coup concrètement ça a changé sur énormément de points. Par exemple, le simple fait, heu, d'être, heu, a avec, heu, ma ma conjointe, par exemple, elle m'a elle m'a proposé, heu, de partir vivre à l'étranger. Voilà, pour des raisons, heu, professionnelles. Et bah moi, dans de je je me suis mis là, de de depuis qu'elle m'a demandé ça, j'arrête pas de me dire que: «Je suis incapable de partir à l'étranger. Je vais être incapable d'apprendre une langue. Je vais être in incapable de de de m'adapter avec, heu, la la la société.» et que ce soit même, si si si je reprends un peu ce que tu disais, même sur une relation amicale, je vais avoir l'impression de pas avoir de pas en faire assez, d'être, heu, pas assez bon dans ce que je fais, heu, de de de pas assez, heu, potentiellement tu sais, je vais en fait, je vais remettre tout en cause, toute ma vie, en en question, si on reprend à 60-60 c'est ça, hein, si je dois résumer ce que je fais.
D'accord. Ah ouais, c'est compliqué. C'est, en fait, tu as toujours le syndrome de, heu de de de de ne pas être bon là où tu es ou de de ne pas en faire assez ou de ne pas, heu ou de ne pas de ne pas faire bien, on va dire.
Mmh. Exact. Exactement.
D'accord. Et hem est-ce que tu as déjà tenté, par ex est-ce que tu as tu en as déjà parlé par exemple autour de toi?
Mmh non, heu, oui et non, parce que, heu, d'un côté, heu, j'ai peur!
À une personne de confiance, un meilleur ami ou?
En fait, j'ai peur. J que qu'on qu'on qu'on me rabaisse ou qu'on me comprenne pas. La seule personne avec qui j'en ai parlé, c'est ma femme, heu, avec qui je me suis marié il y a pas longtemps et elle, elle me comprend un elle me elle essaie de me comprendre, et cetera. Mais, hem, je pense que je lui dis pas tout. Je lui dis pas tout parce que je j'ai peur en fait de de me livrer et je sais pas, j'ai j'ai peut-être que tu as raison, hein, peut-être que ça serait bien pareil, d'en parler à à un de mes meilleurs amis, heu, peut-être à même à ma grand-mère, à à un de mes parents, peut-être que que que tu as raison sur ça, mais je sais pas, j'ai j'ai cette peur, tu sais? Qu'on me juge.
Tu as peur de quoi? Hem, ouais. Exactement. Après, il y a des il y a des thérapies, aussi, il y a des psychologues qui sont là pour ça, ils ont la neutralité, ça veut dire, eux, ils sont pas là pour te juger, ils sont là pour t'écouter et essayer de donner des des infos. Tu vois? Mais quand je reprends un peu cette heu cette heu, toute cette, heu, discussion qu'on a ensemble, moi je je s je je je sais qu'il y a une cita une citation qui est très bien dans ce genre de de de cas et surtout de de se la rappeler parce que c'est super important. Pourquoi c'est super important, cette citation? Je vais te la donner juste après, mais c'est parce que hem, heu, il y a pas de il y a pas de perfection dans la vie, ça n'existe pas. Et et cette, heu et cette citation, c'est heu: «Dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Dans tous les cas, tu as rien perdu».
Mmh, tout à fait. OK. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh.
Toi, tu crois que perdre, tu t'es je ne c'est, heu, à Pierre, heu, Albert de Coubertin.
De Nelson Mandela? Incroyable.
Voilà, Pierre Albert de Coubertin. Mais ça, c'est vraiment, heu, l'adage que tu dois aujourd'hui adapter, va chercher des micro-victoires chaque jour, pense à ce que, de toute façon, tu ne réussiras jamais tout dans une journée, mais par contre, tu peux réussir des petites choses. Et c'est en réussissant des petites choses qu'on arrive au succès. J'ai jamais vu quelqu'un monter une montagne sans étape
Mmh. Mmh. Mmh.
d'un seul coup. Il y a toujours des moments où, heu, gravir un une une montagne, il y a des moments où on se on se on fait des pauses, des moments, on est fatigué, il y a des moments, voilà. Donc pense à ça et vraiment je pense que le clé la clé de tout ça, elle est là-dedans si tu approfondis cette, heu, cette pensée.
Merci beaucoup en tout cas. Franchement, heu, j'irai j'irai faire un tour peut-être sur des points de vue, plus psyf psysiolo heu, psy psychologique.